آآ، على فكرة، آه، يعني أنا اتجهت للموضوع ده، بقيت لما مثلًا آآ، عارف أي حد لما يفتح التليفون ويلاقي إن إشعارات مرصوصين ورا بعض كده في وشه، على قبل ما يفتح التليفون حتى، يخش يدوّر، يخش هنا، يخش هنا، يخش هنا، على بال ما يشوف كل حاجة يكون قعد له ساعتين، 3 والَّا حاجة بس بيقرا ال ال الNotifications اللي جات له أو الإشعارات اللي جات له. فبقيت بقى إيه، ما ب ما ب ب باكتم الإشعارات في كل الApplications ولما بقى أخش على الApplication، تمام، في الوقت اللي أنا مخصصه أو الوق زي ما قلت لك من شوية، الوقت اللي أنا مخصصه في ال فتح الApplications أو التصفح يعني أنا على ال Applications social media عامةً زي الفيسبوك، إنستجرام، تيك توك، الكلام ده، والله بقى هابقى أشوف الإشعارات دي وقتها، إنما بقى تقعد تبعت لي الإشعارات، وأنا أتسحل، طب وعلى إيه يا عم، لأ، أهو كتم. بس كده.
إمم. إمم، إمم. آه، تديها كتم على طول، اللي هو ولا كأنك شفت حاجة، صح كده؟
آه ب بس حاجات بقى معينة ما باعملهاش كتم، يعنى ممكن الواتساب عشان لو جه رسالة من حد أو حاجة. إنما مثلًا آآ، والله أصل فلان عمل Comment عند أحمد عمل Comment عند نانسي، طب يا عم أنا مالي طيب، ما أنت باعت لي، <chuckles> أنت باعت لي Notification ليه طيب؟! ما أصل أنا ماليش دعوة. <chuckles>
إمم. <giggles> أيوه، أيوه، أيوه. بيشدك يا عم، ليه، عشان يخليك تخش أو إن هو ي يوريّك إن ممكن في حاجة مهمة مثلًا كده. دي طريقة برضه، حيل ذكية أيوة ما دي حيل ذكية.
والغريبة إن أنا باخش فعلًا الغريبة إن أنا باخش فعلًا، آه، باخش أشوف الComment مع إن أنا ما يعني ب باشوفه قريته، أ و ها، وبعدين ولا أي حاجة، باطلع تاني وما بس هو فضول، فاهم؟